Ah bueno, pues, eh, la verdad es que llevo ya bastante tiempo, eh, por no decir meses con con un, este, higiene de sueño bastante mala, ¿sabes?, eh, me cuesta mucho conciliar el sueño, eh, suelo dormirme bastante tarde, este, me duermo en general como bueno, me acuesto como a la 1 de la mañana, 1 y tanto, pero me termino durmiendo como también 2, 2:30, em, y en realidad duermo muy poco durante las noches, me despierto luego a las 5 o 6. Este, aunque no me levante, me levanto a veces como a las 6, 7. La realidad es que yo a veces desde las 5 ya estoy de nuevo, este, pues despertándome. Obviamente, mm, luego, em, durante el día pues me siento bastante agotado, luego tengo que recurrir obviamente a a a siestas para volver o intentar compensar ese cansancio, pero sí, de cierta forma, este, siento que me cuesta últimamente bastante tener un ritmo de de sueño, am, completo, este, o de corrido y pues también muchas veces es porque de la nada despierto por pesadillas o preocupaciones o, no sé, ¿sabes? Creo que soy una persona que a veces sobre piensa demasiado las cosas y, y eso también hace que se me dificulte descansar.
Ya. Sí, te entiendo. Mira, yo creo que ahorita, en el ritmo de de vida, que se tiene en la sociedad, está siendo como un factor, que está sucediendo bastante. Entonces, seguramente, debe de de de haber alguna solución. Me gustaría saber, em, ¿esto te pasa, varias veces a la semana? Y, la otra pregunta es, si, no sé. ¿Qué tipo de pensamientos o preocupaciones, suelen suelen aparecer en la noche? Para entender, un poquito mejor.
Am, sí, de hecho, creo que es lo común, en durante la semana. Realmente, es raro que que logre en las noches, conciliar el sueño, de de manera completa. Digo, también me imagino, que tengo que cambiar un poco, ahí, mi mi, este, pues, la forma en la que llevo el día, ¿no? Tal vez, eh, intentar parar desde más temprano, o algo. Pero, este, ¿sabes?, como que mi cuerpo ya está acostumbrado, y eso también, hace que se me dificulte bastante, como, eh, obligarme a dormirme más temprano, y no sé si es un sólo me va a funcionar, o solo me va a hacer perder más tiempo. Este, pues tengo bastantes preocupaciones, la verdad. Yo creo que lo que más me está, este, pues, afectando mentalmente, es el hecho de de mi futuro laboral, que ahorita, la verdad, es basten bastante incierto. Este
Ya.
terminé mi carrera, y, la realidad es que, el campo laboral no es tan atractivo, este, no me siento, como que haya perdido el tiempo, realmente, pero, no sé. Eh, en dónde vivo, la verdad, eh, la situación laboral es bastante complicada. Ah, si tienes estudios, incluso, luego no te quieren dar trabajos sencillos, y ya tienes, cierta, no sé, necesidad de trabajar. Eso incluso, a veces llega a ser como un obstáculo, ¿no? Y, no sé, es ese tipo de cosas, me me tienen un poquito agobiado, la verdad. Este, si quiero trabajar en mi área, tengo que mudarme, y los salarios tampoco son tan atractivos, como para tomar esa opción, así de de primeras. Entonces, creo que es lo que más me tiene, últimamente, como como ocupado.
Ajá. Ya. Claro, es súper comprensible. Sí, finalmente, el el el ámbito laboral, es es complejo, ¿no? Y más, cuando estás empezándolo, debe ser como algo agobiante. Mira, yo creo que, de entrada, por lo que me estás platicando, sí sería como bien importante, el tratar de, mm, de de respetar horarios, de de de descanso. Em, no sé, o sea, si si sabes que que necesitas levantarte temprano, para hacer actividades, igual y poner un un horario razonable, y lo podrías coordinar con tu con tu teléfono. Hay una una opción, que es como horas de sueño, o como calidad de sueño, donde te pone una alarma, eh, para cuando ya deberías de de acostarte. Y empiezas a desactivar como como notificaciones. Y, empieza a poner como el modo, más más cómodo. Y tratar de hacerlo, como rutina, para no romper esa rutina. Y y que después, te te vaya haciendo, como un cúmulo de de de de de de horas, no no bien descansadas. Y por otra parte, em, a ver, entiendo el tema laboral, que me comentas. Em, podría ayudarte, a lo mejor, y que lleves una agenda, donde además, de que puedas ir como anotando, como los pendientes, o como como las cuestiones que se te van quizás, eh, surgiendo, para que tengas una ma mayor organización. Eh, como que ir, anotando tus ideas, y y tus pensamientos, para para que se queden, como que en la libreta, antes de que te acuestes. Y y pues sea como un medio, de que lo puedas retomar al siguiente día, y no te lo lleves, como a al sueño contigo, ¿no? Eh, yo creo que eso podría ayudarte, y ser como el primer paso. Eh, no sé qué pienses.
Ujú. Sí. Ujú. Oh, entiendo. Sí, tal vez podría ajustar un poco más mi mi rutina de sueño, eh, la verdad es que también luego ceno bastante tarde y creo que también eso se vuelve como un obstáculo para poder descansar tan temprano, eh, obviamente no me gusta irme a dormir, este, inmediatamente de que cené porque, no sé, siento que me puede quedar pesado o incluso tener más complicaciones para para poder descansar, eh, pero bueno, este, sí tiene sentido, podría, no sé, intentar dormir al menos unas, ¿qué serán 7 u 8 horas?, este, y, ¿qué consejos me podrías dar para poder conciliar más rápido el el sueño?
Claro. Mira, definitivamente cuando tu cuerpo se encuentra cansado es mucho más fácil, eh, conciliar el sueño. Entonces yo creo que las rutinas son bien importantes en esto, además de de como considerar el horario de descanso y y tu horario para levantarte y que se estén cubriendo lo que dices, ¿no?, depende de lo que lo que necesites, 6, 7, 8 horas, que pues las 8 horas sería lo ideal, em, si pudieras integrar también como actividades o ejercicio a tu día a día, esto te podría también ayudar como para para o llegar más des cansado hacia la hora de de acostarte, a lo mejor metiendo una rutina de ejercicio antes de acostarte, eh, o por las mañanas, eh, sí sí lo puedes adaptar en tu en tu rutina diaria. Esto te ayudaría bastante, así como lo que dices, ¿no? Evitar el comer antes de de acostarte, una 2 horas por lo menos y alejarte de pantallas, de cafeína y y de como actividades que que puedan alterar tus tus sentidos, ¿no? O sea, una una película de acción o o alguna película de terror o estar jugando videojuegos antes de acostarte. Creo que eso podría definitivamente afectar tu tu lapso de sueño.
Ujú. Mm. Sí, claro, tiene bastante sentido lo que me dices. De hecho, sí soy, este, bueno, yo la verdad, cafeína no suelo consumir, no de entrada casi no me gusta ese tipo de de este, de alimentos, por ejemplo, eh, ya sabes, el café o los tés o ese tipo de energizantes no no consumo mucho, la verdad, pero, eh, sí paso bastante tiempo en la pantalla, sí me gusta es estar jugando videojuegos o normalmente en las noches, de hecho, antes de dormirme, lo que hago es poner una serie, ¿sabes? Entonces, termina la serie, que luego también obviamente extiende un poco más mi plazo para irme a dormir y y este, y sí, tal vez tenga sentido, eh, voy a intentar, pues bueno, no verlas o verlas un poco más temprano y poder desconectar de pantallas, tal vez, un par de horas antes, y lo del ejercicio también tiene mucho sentido, em
Ujú. <chuckles> Claro.
Bueno, no sé realmente qué tanto pueda hacer ejercicio en casa, pero tal vez, bueno, por las noches lo veo complicado, pero por las mañanas sí, tal vez, este, de hecho, tengo un parque muy cerca de de casa. Creo que podría hacer actividades para definitivamente al final de del día poder llegar más agotado, ¿no?, y, tal vez eso me ayude a a conciliar el sueño, este
Ajá. Claro. Y para, mm, para la noche podrías hacer pequeñas cosas, como unos estiramientos, em, digo, siempre es recomendable que también tu tus alrededores, como que tu ambientación, eh, se vaya adaptando, ¿no? Qué sé yo, si te pusiste la meta de acostarte a las 10 de la noche, a lo mejor a partir de las 8 de la noche empezar a bajar las luces, poner música tranquila, eh, hacer algunos estiramientos, eh, no sé, leer un libro, hacer alguna actividad que ya sea, empieza a relajar tu tu energía para que te vaya preparando para acostarte.
Ah muy bien, sí, entiendo a lo que te refieres, tal vez como que irme adaptando ya al hecho de que, hacerla entender a mi cuerpo que ya estoy cerca de de irme a dormir, ¿no? Este oye, y retomando uno de los consejos que me diste, el tema de de las notas para ahí anotar como que las los problemas que tengo o o lo que me está quitando de cierta forma, este, pues tranquilidad para dormir, ¿qué es reac realmente lo que me me sugerirías?, ¿escribir ahí, o sea, como mi problema en sí y buscar soluciones?, o, ¿cómo?
Exacto y justamente. Mira, lo podrías dividir. Depende como como tú te te organices en este caso, yo podría sugerirte que fuera como una tipo agenda y diario a la vez, eh, porque entiendo que estás como ahorita en el tema de la búsqueda de de trabajo. Entonces, como para que te sientas tranquilo al final de tu día, eh, sería bueno que tengas como una agenda con metas y actividades que tengas que completar y las vayas marcando como completadas o como pendientes para que te quedes tranquilo para el siguiente día, y también a su vez, puedes separarlo a lo mejor en la la la mitad o en las últimas hojas, empezar a anotar como como ideas o pensamientos que tengas y puede ser una forma como de descargarlos y dejarlos ahí en papel antes de que te vayas a acostar también, entonces la idea podría funcionar de esa manera, como dividir esta libreta o agenda en dos etapas, una para que se veas lo que tienes que completar y lo que has completado de tus metas enfocado principalmente en el tema laboral y la otra parte más como ideas o pensamientos que quieras, eh, expresar o quieras sacar de tu mente antes de irte a acostar.
Ujú. Ujú. Oh, ya lo entiendo. Sí, claro, puede ser muy funcional el aspecto de tal vez ya ir poniendo ahí en papel los avances y las ideas que se me vayan surgiendo y de esa forma, pues, si realmente hago un trabajo bien ahí dentro de esas notas y y le dedico el tiempo suficiente, me imagino que me ayudaría más en la noche, pues, que tanto más ideas puedo llegar a tener, ¿no? Sí, también luego el el problema es en la noche, es de que tanto estoy pensando en ciertas cosas o preocupaciones, como también estoy otra vez retomando temas que vuelven a dar vueltas y vueltas. O sea, realmente no termino como de de concretar algunas cosas, ¿no? Y definitivamente la agenda podría llegar a funcionar, tiene mucho sentido.
Exacto. Ajá. Sí, sí, sí. Claro. Sí, y es una buena estrategia también para alejarte de la pantalla, porque me comentas, ¿no?, que también es como un poco de problema el estar tan pegado a la pantalla, ya sea de televisor, computadora o de tu teléfono. Entonces, el utilizar esta libreta, pues, te ayuda como a alejarte quizás la última hora antes de acostarte, empiezas a hacer estas notas, eh, ves cómo te fue en tu día y, pues, vas a quedar más tranquilo y tus ojos también se van a desconectar de estar esta de estar viendo y concentrados en estas pantallas tan iluminadas.
Ujú. Ah, claro, también en la hora en la que lo puedo hacer. Tienes razón, tal vez podría ser a en la noche, pensaba hacerlo en la mañana, fíjate, pero no, tiene más sentido que lo haga en la noche para ahora sí que hacerlo parte del proceso, ¿no?, y definitivamente también el el momento en el que piensa las cosas con las que escriba estas notas me va a ayudar a que ya en la noche no esté, ahora sí que ideando más cosas a partir de lo que ya anoté. Oye, pues, la verdad se me hizo una muy buena idea esto y también lo que me sugeriste de intentar cambiar mi rutina, este, voy a implementar definitivamente lo del ejercicio, espero y y este, hacer lo suficiente como para llegar cansado al final del día, y nada, me queda más que agradecerte por escucharme y por estas sugerencias que me diste. Muchas gra
Exacto. <chuckles> Con mucho gusto. Te deseo mucho éxito en tu proceso. Hasta luego.
Hasta luego.